Sì, sono d'accordo con te, e è giusto, appunto, che ci sia equilibrio. Poi non è che uno sta lì a tenere il conto, però non può neanche essere che uno faccia il 90, e l'altro faccia il 10, ecco. L'equilibrio è importantissimo, penso, nelle relazioni in generale.
Esatto. Sì, infatti. Ma soprattutto in famiglia, perché alla fine la mamma, ad esempio, in questo caso credo s te, <chuckles> dai tanto ai figli, e l non sempre i figli ovviamente
Mh-mh. <chuckles> Si rendono conto.
riescono a dimostrarti la stessa cosa. Però, diciamo, già il fatto che, uhm, sua figlia gli faccia un dolce, già quello è un pensiero, un gesto che di di affetto, alla fine.
Certo. Sì, sì, è vero.
Quindi è importante anche che i figli diano un segnale di di affetto ai genitori che poverini <chuckles> fan tutto alla fine.
<chuckles> Sì, sì, sì. Serve mhmm, e basta diciamo che poi basta veramente poco, perché, magari, si dà per sc u sì, un po' per scontato che i figli che sono i genitori a dare, a dare. Quindi, quando un figlio fa qualcosa per un genitore, verame almeno io parlo per me, io resto, mhmm, non dico sorpresa, perché comunque son bravi ragazzi, tutto, però tante volte il figlio è più egoista rispetto ovviamente al genitore.
Esatto. Eh. Mh-mh. Sì. Sì, sì. Sì, poi col tempo capisce anche anche lui perché all'i a all'inizio uno pensa un po' a sé stessi, inizia la scuola, i le amicizie, è normale che uno si perde nei pensieri. Però, poi, col tempo
Mh-mh. Certo. Sì.
capisce che bisogna anche dare, oltre che ricevere.
Sì, poi, penso che venga anche un po' spontaneo, no, se vedi che l'altra pers cioè, se vuoi bene all'altra persona, e vedi senti, ti viene spontaneo, insomma far farla star bene, che sia un genitore, un
Sì. Mh-mh. Esatto, anche perché Sì, anche perché se uno sta bene, stai bene anche te. Quindi lo fai anche per piacere tuo, ve per vedere l'altra persona essere felice. Quindi, è tutto equilibrato, alla fine.
Sì. Dica. Mh-mh. È vero.

Ostia. Ehm, se tu dovessi pensare al ehm, a un piccolo piacere che ti ha lasciato però senza parole, ti viene in mente niente?
Ehm, anche mi ricordo questo fogliettino a forma di cuore che appendevano, ehm, in strada con i vari cuoricini che tu potevi strappare e regalare. Ehm, è un gesto piccolo però se ogni giorno ricevi questo cuoricino è veramente carino. Te invece hai qualche
Mh. Che bel che bello. Eh, sì. Guarda te, mhmm, adesso che hai parlato di bigliettini, proprio oggi una mia collega ha portato una scatolina con tanti bigliettini e ha detto ehm, c'ha detto: "Prendetene 1 ognuno e dentro t troverete un messaggino per ehm, c per ognuno di voi". Ehm, e io ho trovato proprio uno sulla felicità, la felicità delle piccole cose. <chuckles> Quindi casca a pennello. <laughs> Sì, veramente.
<chuckles> Mh, visto alla fine <chuckles> Dai alla fine i gesti piccoli alla f possono anche essere più belli di quelli più grandi. Basta il ricordo e il sentimento che si ha nel ricevere e dare alla fine.
È vero. Sì. È vero. Ti ringrazio per questa bella chiacchierata e spero di <chuckles> di risentirci presto.
Mh, ringrazio io lei. <chuckles> Grazie, anche a me la stessa cosa. Ciao.
<chuckles> Cia

Ehm, e se
Se invece con sì, scusa? T'ho interrotto.
Ah, se per te, mhmm, questi cioè questi gesti, no, mhmm che che un'altra persona abbia questi gesti è importante o o ci sono magari cose che reputi più importanti? Cioè che uno abbia non parlo di mhmm, di regali materiali, ma che uno abbia queste attenzioni secondo te è una cosa importante? Non so, nei rapporti di amicizia, mhmm, nei rapporti d'amore o anche familiari, insomma.
Sì? Mh-mh. Ma secondo me sì, perché alla fine serve un po' di attenzione verso l'altra persona, perché se no, il rapporto se è più se sono io a dare di più che l'altra persona a dare a me, ovvio che c'è poi un un problema nella relazione. Perché alla fine noi diamo e riceviamo, è così che funziona, se no, ovviamente, una persona pensa di non essere importante, poi sorgono le varie problematiche. Quindi considero che è importante dare gesti, ma anche un semplice bacio sulla fronte prima di andare a dormire, o un semplice un buongiorno o una semplice chiamata alla nonna che se no si lamenta che non la chiami mai. Quindi <chuckles> son son sempre gesti importanti, per far ricordare a quella persona che tu ci sei, che tu la pensi e che per te è importante. Invece per te?
Mh-mh. Mh-mh. Certo Mh-mh. Sì, se non c'è Mh-mh. Mh, brava, <chuckles> brav Mh.

Diciamo che, uhm, gesti del tipo organizzare un'attività da fare insieme, diciamo, sono sono più propensa a fare quello che comprare un libro, o un regalo, mhmm, ovviamente materiale. Sono più una che organizza e dice: "Dai, adesso ho fatto la spesa, ci facciamo una grigliatina a casa." E, comunque, ehm, secondo me, è un bel gesto da fare anche perché, è il tempo che poi si passa assieme, il regalo. Non per forza il il l'aver con fatto la spesa, ma il poter stare insieme grazie a quella spesa lì. Quindi sì, quello soprattutto. Te invece, ehm, hai scoperto da da poco un nuovo piacere che prima non non lo era o che, diciamo, sottovalutavi e adesso hai capito che è un bel gesto, che è uno bella sorpresa?
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah, bello, bello. Esatto. Sì. È vero, verissimo. Vero. Mh. Mah, guarda, sì, mhmm, diciamo che apprezzo moltissimo quando, mhmm, posso avere del tempo per me, che può essere s mhmm, <clicks tongue> anche questo, in questo momento che perché qualcun altro fa cose c vabbè che dovrei magari fare io. Quindi, quando qualcuno mi regala la possibilità di avere del tempo per me, quello è uno dei piaceri più più grandi, visto che il tempo è sempre poco, no?
Mh-mh. <chuckles> Mh. <snorts> Concordo. <snorts> E soprattutto per una c una mamma, diciamo, che darli de dal dargli il gesto di di poter avere uno spazio per sé stessa, anche di leggere un libro, o perfino di farsi una doccia, no, perché ad esempio mia mamma con i bim coi bimbi piccoli ha difficoltà anche a farsi una doccia, <chuckles> anche il poterli dare quella quei 20 minuti di di doccia è un è un gesto che probabilmente apprezza molto.
Mh. Mh. Mh. Mh. Mh. Mh. <chuckles> È vero. È vero. Mh-mh. Secondo te, cambiano tanto uhm, m mi ha fatto venire in mente proprio quello che hai detto adesso, no, il fatto che <chuckles> una mamma quando ha i figli piccoli non ho neanche il tempo di farsi la doccia, e quindi i desideri, quello che ti rende felice rispetto all'età che uno ha
Sì. Mh-mh. Sì, sicuramente. Ad es anche il massaggio, ad esempio. Una volta non era una sì, era piacevole, ma dicevi: "Okay, grazie." Invece, ora se qualcuno ti offre un massaggio dopo che hai lavorato, dopo che non che sei andato a scuola ovviamente, ma che hai lavorato, che d sei dovuto stare in piedi, uno ti regala un massaggio è una cosa bellissima.
Mh-mh. Mh. <chuckles> Mh-mh. Sì, è vero.
Una volta alla fine era solo sì, un gesto carino, ma niente di che.
Mh-mh.
Ma tutto con l'età alla fine cambia, probabilmente anche il farsi la doccia. Forse adesso non l'apprezzo quanto lo apprezzerò più avanti, <snorts> probabilmente.
<chuckles> <chuckles> Sicuramente, sicuramente sì.
<chuckles> Quindi tutto cambia alla fine, tutti i desideri cambiano in base a quello che si che si sta vivendo.
Ehm Sì, in base magari proprio al momento, no, mhmm, della vita in cui ti trovi, sì.
Esatto.